Ya, aslında sabah ilk iş ekranlara dalmak bence benim benim açımdan olmayacak şey. Zihni hemen böyle stres moduna sokmak istemiyorum. Çünkü, eee, benim, hani, açtığım an ekranımda 3-4 tane uygulama varsa, eee, yani onlar da Türkiye ile alakalı oluyor genelde. O ben onu yapmak yerine, hani, sessiz kalıyorum. Zihinsel berraklığımı koruyayım zaten işe başlayacağım. Eee, bu da, hani, sabahın enerjisinin dağılmasını engelliyor. İlk dakikalarda bakmıyorum telefona. Böyle, böyle birazcık daha sonra bakıyorum ya da annem veya babam, hani, acil bir şey var mı yazmışlar mı buna bakarım. Yoksa devam ederim.
Doğru. Hı hı. Ay! Evet. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Doğru. Hı hı. Tabii. Tabii. Harika, harika. Ya, gerçekten, eee, sınır koyabilmiş olman, ııı, çok iyi bir şey. Eee, çünkü o sonsuz bir döngü. Yani, eee, t yani sabah başlarsın devamı gelir, devamı gelir, eee, o bitmeyen bir döngü. Eee, sabahtan bu kadar kendin için uğraş verirken, eee, sadece telefon bile değil mi bütün rutini bozabilir çünkü.
Evet. Kesinlikle katılıyorum, evet. Yani Hı hı. Hı hı. Yani, hani, o sosyal medyaya bakmak yerine dediğim gibi bir tane ritmik bir müzik olsun, Türkçe açıyorum genelde de, hani, böyle Türkçe 90 pop olur ya <chuckles> 90'a O dopamin salımını aslında bence tetikliyor. Yani benim içimden. Benim ben şu şarkıları seviyorum. Şimdiki nesil belki sevmiyor da olabilir ama hâlen daha dinliyorlar bence. O 90'lar iki binler işte Türkçe popu bazı insanlar için de o sabah müziği günün doy hani, böyle doygunluğu tonunu olur ya böyle o tarz bir şey oluyor bende de.
Hı hı. A! Ne güzel, evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A, çok bak o kadar güzel anlattın ve gerçekten o sabah enerjini, eee, gözümün önünde canlandırabildim anlattıklarınla. Emm, e, çok sağlıklı tercihlerinle bir kere, eee, çok, çok harika işler yapıyorsun. Çok takdir ettim seni. Eee, çok güzel bir sohbetti. Benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Seninle sohbet etmek de ayrı bir zevkti. Ayrıca bunları tekrardan hatırlamak da güzel oldu. Çok teşekkür ederim sohbetin için. Görüşmek üzere.
Çok sağ ol. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.